М-да, ну слушай, и с 1 стороны, конечно, такой график- это удобно, да, ты можешь делать, э, когда хочешь, нет каких-то, вот, строгих рамок. С другой стороны, такие графики, ну, они часто выливаются в то, что, э, человек работает слишком много. М, если нет вот этого строгого ограничения, что вот у тебя закончился рабочий день, всё, э, можешь идти домой. Ну, м. Скажи, у тебя вот получается иногда так, что ты, может быть, что-то вот планируешь, э, сделать приятное, да, или провести время с семьей, и вот невольно как-то застреваешь в работе?
Да. Да, есть такое. У меня, знаешь, какое еще бывает. Так как, опять же, вот вроде и хорошо, когда ты сам решаешь, да, когда ты будешь делать работу, но здесь такое тоже Такие есть подводные камни, как будто, знаешь, иногда я начинаю поздно. Вот, э, утром что-то хожу, ну, как-то лень, наверно, не хочется. Вот, как-то там, м, фрустрирую, да. А потом сажусь в 11 уже, и, ну, поэтому приходится, да, сидеть поздно, вот когда ребенок уже дома, я не я не с ним, а я вот сижу в работе.
Мгм. Да. М, да, понимаю. Ну, слушай, то есть получается, что, в принципе, у тебя есть немножко времени, где ты могла бы как-то эффективизировать всё это, да? Может быть, работать начинать пораньше, делать больше именно с утра, и потом вот посвящать больше времени ребёнку уже к вечеру. А, слушай, а что могло бы тебе вот помочь, э, прийти как-то больше вот к такому графику? Ты говоришь, что вот утром иногда можешь застрять в таком состоянии, что ну, чуть попозже, ещё немножко. Вот что тебе помогает как-то быстрее сфокусироваться и сесть быстрее за работу?
Н-да, есть такая возможность. Да.